Pues, la verdad que hay cosas que yo en en en ambos trabajos no sacrifico, y es la calidad del tiempo que le dedico a mi hija. Y ahí sí, mm, e eso es un no. Yo ese tiempo no dejo que ninguno de mis 2 trabajos lo toque, eh, de hecho, he tomado la decisión de que, por lo menos, ese día entre mis 2 trabajos me lo tomo libre en ambos trabajos. Y es el tiempo de calidad que le dedico a ella para que salgamos y hagamos algún tipo de de actividad juntas, sea que vayamos a comprar cualquier cosa que ella necesite, o quizás, le provoque ir a comerse algo afuera. Entonces, lo dedicamos a precisamente a tener esa conexión, porque si no, de resto, no me queda mucho tiempo que se diga, solo al principio de la mañana que también intentamos desayunar juntas. Y en la noche a veces, si no termino tan tarde, pues, eh, también vemos por lo menos, un episodio de alguna serie que estemos viendo juntas. Entonces, trato de hacer un máximo esfuerzo por de verdad, este, pasar esos pequeños ratos con ella y sobre todo, pues, el el no que es radical y ahí sí ni que se lo dedique a nadie, sino, que es solo para ella, es ese día libre a la semana que, aunque lo comparto con ciertos quehaceres de la casa, pero pero sí le dedico mucho tiempo a ella.
Ujú. Okey. No. Okey. Ujú. Ah, mira. Okey. Okey. Si tratas de tener está muy padre este balance de tratar de tener aunque sea un día a la semana, donde a lo mejor es como este tiempo de calidad y no la cantidad, ¿no? Porque a veces puedes dar mucho, pero si no estás ahí presente y estás pensando, a lo mejor tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, sino, como la importancia de, a lo mejor, que sea un tiempo establecido, pero que sea de calidad, y que se pueda disfrutar y deje ese momento mercado, ¿no? Y también suena, sí, suena ujú.
Así es, importante, lo que tú dices del tiempo de calidad es totalmente cierto, porque fíjate que hay muchas personas que dicen: "No, pero yo tengo 2 días libres, pero a ver, ¿qué realmente haces en tus 2 días libres? Porque si son die 2 días libres, pero en vez de prestarle aunque sea un ratito de atención al a a tu hijo, a tu hija o a ambos, eh, vas a usarlo solo en todos los quehaceres de la casa, realmente, ¿cuánto tiempo de todas esas 24 horas le estás dedicando a sentarte a ver un show de televisión, o a tratar de leer un libro, o a un juego de mesa? Correcto. Y es importante porque eso ellos lo valoran mucho.
Claro. Ándale, un juego de mesa o algo.